Ich finde, es gibt ja extro und introvertierte Menschen, deswegen ist es immer sehr wi individuell, aber du fragst ja grad mich und ich bin auch eher so 'n ruhigerer Typ. Trotz dessen muss ich sagen, dass diese Gesellschaft von anderen Menschen, auch beim Sport generell, mir schon sehr gut tut. Also, wenn Leute sagen: „Komm, noch 'n bisschen mehr, komm, jogge jetzt noch mal 'n paar Meter mehr, mache einfach 'n bisschen mehr." Ja, diese Motivation, auch in dem Sport nicht nur zum Sport gehen, sondern auch in dieser Trainingseinheit, diese Motivation tut auf jeden Fall sehr gut. Deswegen glaube ich, macht es mir mehr Spaß, wenn ich mit anderen bin. Trotz dessen bin ich keine Person äh, t oder ich bin eine Person, die auf jeden Fall gut alleine trainieren kann. Wie ist das denn bei dir?
Mhm. Ja. Ja. Motivation auf jeden Fall, denke ich. Mhm. Ja. Ja. Ich also, ich denke, das ist ja, ich denke, dass das immer darauf ankommt, ähm, auch welcher Sport das ist. Also, ich sehe das halt genauso, es kommt halt drauf an, ja, wenn du in 'ner Mannschaftssportart bist äh, teilnimmst, dann machst du das ja auch, um, äh, Mannschaftssport zu machen, und wenn ich joggen gehe, ist es halt auch einfach auch gut, ähm, das für mich alleine zu machen. Deshalb, ich finde, man kann das äh, abschließend würde ich jetzt sagen, man kann das gar nicht so
Ja. Mhm. Ja, ja. Mhm. Ja. Dann kann man auch Musik hören. Pauschalisieren kann man das nicht, ne?
pau pauschalisieren oder sagen: „Eins ist besser als das andere.“ Es ist beides gut, aber vielleicht, ähm, hängt es einfach davon ab, was man selber möchte dann.
Nein. Ja. Auch vielleicht mit der jeweiligen Situation, in der man sich befindet. Wenn man grad so 'ne etwas deprevi deprv depressive oder so 'ne Phase hat, wo man sehr alleine im Leben ist, dann tut's halt gut, unter Menschen zu kommen, ne? Das ist ja logisch. Ja. Na ja, dann bedanke ich mich für das Gespräch. <chuckles> Habe ich dir vorweggenommen, sorry. Den wünsche ich dir auch. Herzlichen Dank. Ciao.
Genau, ja. Mhm. Rauszukommen, ja. Gut, sehr schön. Ich bedanke mich. Ja, <snorts> ich wünsche dir noch 'n schönen Tag, ja. Nein, ist gut, alles gut. Ciao.

Ja. Ja, aber das ist, glaube ich, auch wichtig für 'n Körper einfach, dass man so 'n bisschen rauskommt und die frische Luft ist auch, glaube ich, sehr wichtig. Deswegen habe ich auch für mich
Mhm. Ja. Wie machst du das denn?
Ja, also, zum die Motivation kommt bei mir immer je nachdem, welche Sportart ist die Motivation, finde ich, 'n bisschen auch 'ne andere. Ähm, also, jetzt zum Beispiel beim Bouldern hatte ich das, da wurde ich eher mitgezogen. Ich war nicht immer so motiviert, unbedingt zu gehen. Also, wir haben so an so 'nem Uni-Campus kann man draußen kostenlos bouldern gehen an so 'ner Wand. Das ganz cool, das heißt, das ist dann, äh, ja, kostenlos. Man muss nicht Ein genau, und, äh, meistens war ich halt durch die Leute mitgezogen. Ich war nicht immer der Motivierteste, gerade zu gehen und ich hatte was anderes zu tun, was vielleicht auch manchmal unwichtig war. Oder ich habe mir 'n Video angeschaut, das ist ja jetzt keine Priorität. Und dann haben halt Leute gefragt: „Komm. Komm doch mit raus, du machst doch grade eh nichts.“ Und da motiviert das einen auch, doch noch Sport zu machen, obwohl man vielleicht gar nicht so richtig da drin war gerade und selbst die Iniatz äh, Initiative ja, hundert Prozent. Also, ich finde, die Gesellschaft ist schon sehr wichtig. Ähm, wenn ich dann so Calisthenics mache oder ich gehe auch mal joggen, dann ist das eher so, man muss sich selber mal aus der Komfortzone raus rauskommen, 'n bisschen joggen gehen, sich zu motivieren, das ganz gut.
Also Mhm. Ja. Ah, okay. Ja. Also, auch 'ne Gruppenaktivität dann. Ja. Ja. Also der soziale Aspekt dann. Mhm. Ja. <snorts> Ja. Genau, das g gehört da auch dazu. Ähm, also, Bouldern wäre zum Beispiel für mich gar nichts, ne? Ähm, man muss halt auch den richtigen Sport finden. Ich habe es nicht so mit Höhen, äh, und das ist halt schwierig. Also, hoch ist okay, aber aber wenn ich dann so runter gucke, ist nicht so okay. Mhm.
Ja. Und Okay. Mhm. Ja. Ja, d dazu kann ich was sagen, dazu kann ich was sagen. Also, glaube mir, du musst es mal ausprobieren. Also, ich selber habe Höhenangst. Ich bin ganz empfindlich gegen Höhe. Beim Bouldern ist es aber nicht so hoch. Also, ich bin auch so: „Okay, ich stehe ganz oben, aber ich habe 'n Geländer, ich kann mich festhalten“, dann geht das. Aber obald ich auf 'ner 3 Meter hohen Plattform stehe, das ist ja jetzt nicht richtig hoch, aber ich kann mich nicht festhalten irgendwo und dann ist das schon kritisch. Also, ich habe auch Höhenangst, aber wenn man das mal ausprobiert, Bouldern, das macht echt Spaß.
Ja. Okay. Wie ja. Ja. Mhm. Wie hoch ist das denn bei dieser Wand?
Ja, also, ich würde mal sagen, deine Füße sind so höchstens von dem Boden entfernt 2, 2,5 Meter. 2, 2,5 Meter. Nein. Hm, ja, ja, also, wenn du in so 'ner Boulderhalle bist, dann geht's natürlich noch viel höher. Aber jetzt draußen an diesem Uni-Campus, äh, da, äh, geht das nicht so hoch und es macht echt Spaß. Also, das kann ich auf jeden Fall jedem am Herzen legen, mal 'n bisschen rauszukommen. Das ist auch da beansprucht man Muskelgruppen, die man gar nicht kannte. <chuckles>
Ah, okay, das ist ja gar nicht so schlimm. Ich habe mir das irgendwie v höher vorgestellt. Ja, das geht, das könnte ich das könnte ich tatsächlich probieren. Mhm. Ja, Kletterer haben ja sowieso generell, äh, sehr viel Kraft in den Händen.
Ja, ja.